Hallo, schönen guten Tag. Wie geht's?
Ja, danke. Schönen guten Morgen. <chuckles> Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut.
Ja. Ja danke, mir geht's auch ganz gut. Also, ähm, ja, ich habe gerade Frühstück gemacht und, äh, Kinder sind jetzt zur Schule, bin jetzt allein zu Hause und, äh
Ah ja, okay. Ist es jetzt so um die 8:00 9:00 bei dir, oder?
Ja, genau, halb neun haben wir jetzt, ja. Mhm, und ich lasse den Tag jetzt ruhig angehen, nachher gehe ich mal einkaufen. Mhm. Mhm.
Okay. Okay. Ja, hört sich ja eigentlich ganz gut an. Ah, du gehst einkaufen und wie was für 'n Typ bist du so? Äh, kaufst du so eher so dann hauptsache billig oder guckst du da schon drauf, was drin ist so in den Sachen, oder?
Ja, also, ähm, ich muss wahnsinnig viele Lebensmittel kaufen. Wir sind halt 4 zu Hause und, ähm, ja, wir bestellen halt eigentlich eher wenig von außerhalb und wir gehen vielleicht mal am Wochenende essen, aber im Normalfall auch nicht, also, Lebensmittel brauchen wir viele. Und, ja, ich versuche halt, äh, möglichst viel auch biologische Sachen zu kaufen. Also
Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Ja, okay. Also, machst du das dann im Supermarkt, dass dass es da dann biologische Sachen einfach gibt, die angeboten werden, oder ist das 'n spezieller Laden dann?
Äh, ne, also ich gehe schon, ähm, in den normalen Supermarkt auch und und gehe dann da in die Abteilung oder in den Bereich, wo die die Bio-Sachen sind, ja. Ja, und ich muss auch gestehen, ich kaufe nicht immer Bio. Also wenn da 'n riesiger Preisunterschied ist
Mhm. Ja, okay. Ja, mhm.
dann kaufe ich auch die konventionellen Sachen mal. Aber so, ich versuche halt mehr Bio als andere Sachen zu kaufen. Funktioniert nicht immer, aber ja. Und du?
Ja. Ja, okay. Ja, klar. Ja, ist bei mir ähnlich. Also gut, ähm, ich muss sagen, ich also alles, was so, ähm, äh, wie nennt man das so, äh, Getreide äh, was auch Reis oder, äh, Nudeln und so das alles, das versuche ich auf jeden Fall biologisch zu kaufen. Ja, äh, weil wir uns umgestellt haben. Wir essen eigentlich nur noch Vollkorn.
Mhm, mhm. Ah, okay, ja gut.
Also Vollkornreis, Vollkornnudeln, äh, alles Vollkorn halt, ne? Und ich backe auch mein Brot jetzt selbst deshalb, weil ich gemerkt habe, dass es sehr schwierig ist, 'n wirklich 'n echtes Vollkornbrot zu bekommen. Auf ja, und da
Ja. Ja. Ja, toll. Aber das ist viel Arbeit, oder, das Brotbacken?
Ne, eigentlich gar nicht, ne. Also, weil, ähm äh, das ist also ein Sauerteig, den ich da habe, ne, der der ruht jetzt grade. Und wenn ich dann weiß, ich ich ich brauche wieder Brot in 'ner Woche oder so, dann tue ich den wieder so loslegen, jeden Tag 'n bisschen Mehl, 'n bisschen Wasser dazu. Und das ist so ja, aber das ist dauert ja nicht lange, das dauert 2 Sekunden letztendlich, ne?
Mhm, mhm. Ja. Okay, ich ich hab's mal versucht, mit so 'm Sauerteigstarter, und ich muss gestehen, ich habe es nicht geschafft. <chuckles> Also der der fing dann immer irgendwie an, entweder nicht mehr aufzugehen oder auch zu schimmeln, und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Ich dachte, ja, ich weiß nicht warum, aber es ist wohl nicht meine Sache. <chuckles>
Ja. Ne, hast nicht? J Ah ja. Okay. Also ich muss sagen, das ist auch mein 2. Versuch. Ich habe es ähm, vor 10 Jahren, habe ich es mal probiert. Vielleicht waren es auch 15 Jahre, ist schon lange her. Und da habe ich's überhaupt nicht hinbekommen auch. Ähm, ich glaube, ich habe mir auch viel zu viel den Kopf zerbrochen. Ich habe den dann an 1.000 verschiedenen Orten versucht zu machen und jetzt dieses Mal habe ich einfach den, ja, in Ruhe gelassen und einfach also es hat voll gut geklappt, keine Ahnung.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, super. Und hast du den dann irgendwie von Bekannten bekommen oder so, oder ha
Ja, ja, ja. Ne, den habe ich echt einfach angesetzt. Einfach 'n bisschen Mehl und Wasser.
Ah okay, alles ganz selber, okay. Ja gut, gut. Ja, ist ja auf jeden Fall gesünder, ne? Denn man sagt ja so, in den industriell gebackenen Broten, da sind so viele Zusatzstoffe, die da eigentlich gar nicht reingehören und die auch, äh, negativ, äh, für die Gesundheit sind. Also, mhm.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ganz klar. Du, ich habe mir auch, ähm, jetzt vor kurzem also ich habe es schon länger gewusst, dass es die gibt. Es gibt so 'ne ähm, äh, wie nennt man das, so 'n 'ne Applikation, also so 'n Programm, das heißt Yuka, heißt das, mit Y. Äh, Y-U-K-A, genau. Ah, ja, ja genau, ist ja die Palme, genau, du hast recht. <giggles> Und die da tust du dann einfach den Barcode scannen, ja?
Ja. Wie die Palme? Mhm. Ja.
Und die sagen dir dann auf 100 Punkten, wie viele Punkte das bekommt. Und manchmal ist es echt interessant, das hättest du nie gedacht, dass das Produkt jetzt doch eigentlich ganz gut ist, oder 'n anderes ziemlich schlecht. Und die gucken dir wirklich alle Inhaltsstoffe durch, ja?
Oh. Okay. J
Und gucken natürlich dann vor allem auch, welche Zusatzstoffe drin sind.
Oh, super, das ist ja interessant, ja.
Ja, ja, musst mal gucken, ob das bei dir auch funktioniert. Also, ich weiß jetzt nicht, ob in den Vereinigten Staaten, aber ich finde das echt irgendwie, äh, hilfreich, weißt du?
Ja. Ah. Ja, das ist 'ne gute Idee. Muss ich mal schauen, ob's sowas hier auch auch gibt. Mhm.
Ja. Kann man wirklich sich besser, ähm, entscheiden. Auch so zum Beispiel bei Keksen, dass die einfach dann schreiben n ähm, also, hier ist unglaublich viel Zucker drin, in den anderen Keksen da, da ist weniger Zucker drin, ja? Also, das ist dann halt ist ja eigentlich auch gut, ne?
Klar. Ja. Ja. Ja, ja, okay, genau. Und du das ist schon, äh also, du vertraust dann der Quelle? Also, du meinst, ja
Ja, doch, doch, ich habe da auch drüber gelesen, die sind ziemlich unabhängig auch, also, äh, das ist eigentlich, äh, aus 'ner guten wie nennt si si äh, wie soll ich denn sagen, ähm, die die die haben es gut gemeint, die wollten wirklich den Leuten helfen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es jetzt ja.
Mhm. Mhm. Ja. Hm. Okay, okay. Also, die wollen nicht damit Geld verdienen, indem sie bestimmte Produkte dann pushen oder so?
Ja, genau. Ne, ne, gar nicht. Sind echt unabhängig. Ja, ja, ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, okay, ja, das ist ja wichtig. Genau. Genau.
Ja. Also, ich muss sagen also gut, im Moment muss ich sagen: „Es ist wir wir wir leben sehr vorbildlich“, muss ich sagen. Wir essen u unglaublich viel Gemüse, auch, ähm, sehr viel Hülsenfrüchte und auch Nüsse und so, weißt du, also, so Walnüsse und so Kram und, ähm und dann versuche ich halt wirklich auch, ähm, variiert zu kochen, so so viel wie möglich anders. Nicht nur jeden Tag Nudeln, sondern halt echt so
Mhm. Ja, ja, ja, super. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau, das versuche ich auch, da immer Abwechslung reinzubringen. Ich denke, das ist auch wichtig, ne? Also, n von nichts zu viel, von allem etwas. Ja, also, dass man sich so ausgewogen ernährt. Ich denke, das gehört zum gesunden Essen dazu. Aber ich muss gestehen, ähm, ich, äh, sündige auch manchmal. Also, ich brauche mein Stück Schokolade oder so.
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Ja sicher. Ah ja, ich auch. Also, ohne Schokolade kann ich aber nicht leben. Nennst du das wirklich sündigen? Schokolade ist an sich doch gar nicht so dr dramatisch, oder?
Ne, ich brauche das auch. <chuckles> <chuckles> Ja, kommt drauf an, wie viel Kakaogehalt drin ist, ne?
Ja, ja, okay. Mhm.
Also, ist gesünder oder oder weniger gesund?
Also, da du meinst mit sündigen, dass du dann halt auch so Milchschokolade und so dann viel isst, ne? Ja, okay. Das habe ich mir ehrlich gesagt 'n bisschen abgewe gewöhnt. Ähm, also, ich bin 'n etwas streng im Moment mit mir selbst, ja? Ich war aber auch ich habe die Pille angefangen zu nehmen, weil ich 'n Problem habe, also, das ist jetzt also, wirklich medizinisch, ja, ist die verschrieben worden. Ähm, und ich habe 6 kg zugenommen, einfach so. Also, ich habe gar nicht mehr gegessen, es war einfach so, dass
Ja, genau. Genau. Das ich Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Ja, das sind die Hormone dann, ne, die Hormonumstellung, ja.
Ja. Und das war natürlich dann echt heftig, ne? Also, 6 kg ist schon ganz schön viel. <chuckles>
Ja, ja, klar. Und wenn man das irgendwie in den Griff bekommen kann, ja, durch Ernährung, das ist natürlich super, ne?
Und da Ja. Ja. Klar, ich habe da jetzt wirklich auf viel aufgepasst. Also dann äh, früher habe ich vielleicht mal auch 'n Bierchen da und 'n Bierchen da getrunken, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also
Mhm.
ich total auch dieser, ja, Alkohol macht ja auch dick, ne? Also auf jeden Fall.
Ja, ja, macht auch dick und und ich finde, es ist auch so, äh, verwirrend, diese gegensätzliche Berichterstattung zu dem Alkohol. Also eine Quelle sagt: „Oh, Bier ist gut wegen der Hefe und man kann ruhig 'n Glas am Tag trinken“, und andere sagen: „Der Wein ist gut, insbesondere der Rotwein, wie diesem Resveratrol“ oder wie‘s heißt, ne? Und ja, genau, und andere sagen, also jeder Alkohol ist schlecht, ja.
Mhm. Ah ja. Ja. Dass für‘s Herz, ne sagen die ist gut, ja, mhm. Ja, ja, ja, ja, du hast recht. Da weiß man wirklich nicht so genau, was man denken soll. Ich denke, dass man, ähm, von allem, wenn's in Maßen ist auf jeden Fall kann man's machen, ja? Also, wenn du jetzt nicht jeden Tag halt, äh, dein Bier oder dein Wein trinkst, wenn du das so einmal die Woche alle jede 2 Wochen oder so, ist es okay, oder?
Ja. Ja. Mhm. Ja, das habe ich genau, das habe ich für mich jetzt auch so entschieden. <laughs> Besser man ma
Ja, okay. Also trinkst du auch manchmal 'n Wein oder 'n Bier oder so?
Ja, ab und zu, also nicht oft, aber mal am Wochenende oder so, ja. Mhm, mhm.
Ja. Ja. Weil ich weiß, es gibt auch Familien, da trinken die Eltern dann wirklich jeden Abend 'n Glas Wein zum Essen. Das finde ich dann schon 'n bisschen viel, also
Ja. Ja, ne, das wäre auch nix für mich. Aber es schmeckt mir dann auch gar nicht so gut, dass ich‘s wollte.
Ah ja, okay. Ja, ja, das muss ja dann schon auch schmecken, klar.
Mhm. Mhm. Ja, aber, also, ich finde es grundsätzlich ist es so 'n Problem mit der gesunden Ernährung, dass man von verschiedenen Seiten immer, ähm, ja, sich widersprechende Informationen bekommt. Jetzt, wo du das grade gesagt hattest, über die Voll über den Vollkornreis, ne? Dann, ja also, ich dachte auch immer Vollkornreis ist viel gesünder und bis ich gelesen habe, dass der Vollkornreis viel mehr mit Arsen belastet ist als der der geschälte Reis und dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, dann wechsle ich jetzt zu Hause doch wieder ab, nicht? Also, j
Hm. Ja? Ah nein, blöd. Echt, ja? Oh. Oh, da muss ich ja doch nochmal nachlesen. Okay. Ich habe das mal mitgekriegt, dass Reis überhaupt arsenbelastet ist. Das ist klar, das habe ich ges aber okay, du meinst echt der Vollkornreis ist noch schlimmer?
Mhm. Ja, also da waren irgendwelche Untersuchungen, vielleicht sind die auch mittlerweile wieder widerlegt. Ich ich weiß es nicht, aber da zeigte sich, dass der Vollkornreis noch schlimmer belastet ist. Ja, und das ist irgendwie so, jetzt dachte denkt man, man hat was super Gutes gefunden. Oder ich meine jetzt das Gleiche ist zum Beispiel auch mit diesen äh, wie heißen die nicht Quinoa die Chia-Samen. Dann hieß es doch 'ne Zeit lang, die wären so super gesund. Und
Oh. Oh, nein, okay. Ja. Ja. Ja? Ja, ich esse da auch eigentlich jeden Tag von.
ja, und dann habe ich gelesen, wenn du zu viel davon liest, die Quellen irgendwie auf und können dann auch so die Gedärme verkleben. Also, es passiert auch bei Leuten. Ja, und, ah, ja, das ist also ich finde es so schwierig, tatsächlich, äh, die gesunde Ernährung zu finden, ja, weil
Oh nein, oder? Echt? Ja, da durchzublicken, dann. Ja, ja, ja. Ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so für jeden, äh, individuell anders, oder? Also
Ja, genau. Genau. Ah. Ja.
Ich muss dir auch sagen, w wenn ich jetzt an meine Oma denke, die ist 92 Jahre alt geworden. Die war zwar etwas verkalkt, ja, also ich meine, die am Ende war die so dement halt 'n bisschen, kein Alzheimer, aber dement. Aber i die wurde schon 92, war eigentlich auch kerngesund, außer dass sie halt nicht mehr so das Gehirn hatte. Und die hat nur Blödsinn gegessen. Die hat Eier ohne Ende also die hat Eier geliebt, die hat sich, glaube ich, jeden Tag 2, 3 Eier gemacht. Äh, hat, äh, Likör vor sich hingesüffelt, ja, so. <chuckles> Und hat
Mhm, mhm. Ja. <chuckles> Also Alkohol, Zucker, alles, ja.
Ja, Alkohol, Zucker und also eigentlich alles ist ähm, was schlecht ist, Fette, ne, ganz fett.
Mhm. Ja, oh ja.
Und, äh, ja, die wurde trotzdem 92, ne? Wo du dann denkst: „Okay, normalerweise hätte die schon früher sterben müssen.“, aber ne, ne? Also
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, ja, ist komisch, ne? Also es ist nicht nur
Da gibt's ja auch Leute, die rauchen ewig und ste und sterben ganz spät, also. Ne?
Ja. Ja, ja, ist wirklich komisch, ne? Und und welche, die wirklich völlig übergewichtig sind und trotzdem nie 'n Herzinfarkt haben oder Diabetes. Und und andere, die sind super schlank und haben Probleme. Ja. Mhm. Ja, also so gesehen ist, ja, gesunde Ernährung sicherlich nur ein wichtiger Teil, der zu unserer Gesundheit beiträgt, aber 'n anderer Teil sind die Gene, ne? Oder halt auch, wie viel Sport man macht oder so, ja.
Ja. Ja. Ja, ja, ja, ganz klar. Genau. Mhm. Ja, ja, ganz klar. Wobei Sport, wenn du es übertreibst, dann kannst du auch 'n am Herzinfarkt sterben, <chuckles> ne? Ja, ja. Du, i also ganz krass, da habe ich nämlich 'n Beispiel. Ich hatte 'n Sportlehrer, der war ganz lustig. Also war 'n l lebenslustiger Mensch und, ähm, der ist dann in Rente gegangen, ganz normal, äh, keine Ahnung, also wie alt der war, so 63, 64 oder was damals.
<laughs> Ja, genau. Ganz genau, das stimmt auch, ja. Mhm.
Und der hat dann immer Volleyball gespielt, also für sich so weiter noch, ähm, und ist tatsächlich, glaube ich, 2 Monate, nachdem er in Rente gegangen ist der war noch ganz jung, Sportlehrer, ne? Äh, ist dann während dem Volleyballspielen hat er einen Herzinfarkt bekommen. Ja, und ist gestorben. Es war ganz dramatisch, weil, also ich meine, wir haben den alle total gemocht und so und dann auch noch der Sportlehrer, der an 'nem Herzinfarkt stirbt, ist ja auch irgendwie komisch, ne?
Ja. Ja, oh nein. Ja. Ja klar. Ja, ja, ja, ja, da da hast du schon recht. Also, es sind ja auch teilweise so zwanzigjährige Sportler, die sch also Fußballer, die auf dem Platz zusammenbrechen und so, ne?
Mhm. Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, also man steckt irgendwie gibt's keine Regel, ne, irgendwie.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ich denke, es ist schon schon wichtig, drauf zu achten dass man möglichst gesund isst. Das trägt sicherlich zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Ja. Ja.
Ja.
Das Biologische ist halt nochmal nochmal besser, weil du halt auch, äh, damit, ähm, den Ackerbau irgendwie unterstützt, ne, damit der die Erde gesunder bleibt, weil diese Industrie ähm, Sachen, die machen halt einfach die also, die Industrieanbau, die machen die Erde kaputt, ne?
Ja. Mhm. Ja, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Dann gibt's auch mehr Insekten und so, wenn nicht so viele Pestizide gesp äh, gesprüht werden und, äh, die Natur bleibt gesünder. Das stimmt.
Hm, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ja, ja. Andererseits, ich denke, man sollte sich auch nicht so extrem streng ernähren, man sollte Spaß und, äh, auch, ähm, Genuss empfinden, weißt du? Weil du musst dir muss es ja auch gut gehen, glaube ich, damit dir, äh damit du gesund bleibst, ne? Also, die Moral muss gut sein, deswegen denke ich, soll's auch schmecken, auf jeden Fall.
Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall 'n interessantes Thema. Ich danke dir. Tschüss.
Mhm. Ja, danke dir. <chuckles> Tschüss.